あの、ちょっと、お話聞いてもらいたいことがあるんですけど。あの、私、まあ、今動画編集のお仕事をしていて、基本的に、ま、在宅で仕事をしてるんですけど、もう、本当に今家にいるからこそ、ま、ちょっと、あの、時間があるの、なんか、時間があるというか、いあの、家事をやってしまったりとか仕事の最中に。で、あの、あ、生後4か月の赤ちゃんもいるので、赤ちゃんが起きたら、こう、遊んだりとかで本当に今家事と仕事が、ちょっと、混沌としてしまっていて、なんか、何を優先したらいいかとかも分からなくて、ちょっと、色々と混乱してしまっている状況があるんですよね。
はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。あ、なるほど、生後4か月の、ま、赤ちゃんがいる状態の中で、ちょっと、こう、ん、混乱というか、が起きてや起きてしまってる。へえ。その、なんか、いちにちの中で、こう、この時間とか、この時間帯が
はい。 はい、そうですね。はい。
こう、の、ま、混乱してしまうとか、なんか、パターンみたいなのってあったりしますかね？
はい。 うん、そうですね。その、うちの娘が全くお昼寝をしなくて、なので、なんか、お昼に仕事しようと思ってもちょっと難しいので、お昼は、あの、基本的に、もう、育児に専念してるんですけど。で、まあ、寝て夕方の6時ぐらいに寝てくれるので、そこから仕事にかかるんですけど、やっぱり旦那さんが晩ご飯一緒に食べたいとか、あの、なんか、あの、晩御飯食べた後に、あ、洗い物しないととか、なんか、洗濯も、あの、しないととか考えると、なんか、それをやったりとかしてしまって、あの、家事と仕事を両方とも行き来しているので、多分夜ですね。夜の多分6時以降ぐらいからが忙しいかもしれないです。
はい。 うーん。 はい。 うーん。 うーん。 あ、なるほど。 うーん。 あ、夜の6時ぐらいから、やっぱり、こう、忙しくなってしまうっていうのは、やっぱり、仕事と育児、どっちが、こう、大変になってしまうんですか？
はい。 うーん、そうですね。仕事の方が今はすごく量が多くて、本当にあの自分まあ、ありがたいことにクライアントさんもたくさんいて依頼もたくさんいただいてるので、ほんて、私じゃあの、せんしゅしっきれないので、何人か私の方で、ま、雇ってるというか編集をお願いしている子たちがいて、その子たちがあがってくるなんかあげてくれた動画をなんか確認したりとか。え、ほんとそういうので、ほんとに仕事が量が多すぎるので、仕事がすごく大変ですね。
うん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 ま、仕事がやっぱりこう、ま、量が多すぎてさなかなかさばききれないっていう状況になってしまってるんですね。うん。
あ、はい。 そうですね。なのでなんか、まあで、それもありますし、やっぱり家事もあの育児というか生後4か月の赤ちゃんもあの授乳かん完全の母乳なので、旦那さんができることっていうのもちょっと限られてくるんですね、夜は。なので、あの、私が結構ほとんど負担してるというか、やることも私が多いので、ちょっとなんかもう優先順位も分からないですし、ま、もちろん育児が優先なんですけど、ほんとになんか両方とも仕事と家事ずっと行き来してますね、毎日。
うん。 うん。 そうですよね。 うーん。 うーん。 うーん。確かにその感じだと、そのなかなか、ちょっとストレス発散方法とかも見つからないでしょうし、なんか、睡眠とか体調とかにも結構、なんか影響出てきてしまいそうですね、その感じだと...
はい。 うん。 そうなんですよ。そのおっしゃる通りでほんとに睡眠とかもやっぱりそうやって、夜なんかか家事とかしながら仕事もしているので、結局なんか寝るのが1時とか2時とかになったりするんですよ。で、ま、起きるのもまあ7時ぐらいに起きるので、で、え、なのでなんかまあ睡眠長く取れて5時間とかなんですよね。
うーん。 うーん。 あ、5時間しか取れてない状況なんですね、じゃあ現在。
そうなんですよ。なのでなんかそれもあって、やっぱり仕事集中するのもちょっと難しくなってきてはいるんですよね。
うん。 うーん、確かにそうですよね。その感じだとやっぱなかなか睡眠時間も短い中で集中するっていうとすごいたいへ困難というか、仕事にも影響出てきてしまいますよね、やっぱ。どっちもどっちもこう悪循環というか、感じなっちゃいます。うーん。
はい。 うん。 そうなんですよ。 はい。 ほんとにそうだと思います。なんかその前まではね全然1時2時間とかがっつり集中できてたはずが、今はほんとに30分とかいちじかんで、なんか集中力が切れてしまって、やっぱり多分疲れてるっていうのもあると思うんですけど、集中力が切れてなんか別のことしに行ったりとか、なんか洗いもんしに行こうとか、なんかキッチンの方行ったりとかで全然仕事もなかなかなんかうまく進められてないですね。
うん。 うん。 うーん。 はい。 うーん、なんかその、げなんかその両方とも、その結構、結構ご自身でやられたりってゆう感じだと思うんですけど。
はい。 はい。
例えばですけど、その仕事はその、他の人にちょっと手伝ってもらったりっていうのとか、育児の方だったらちょっとこうご両親とか
はい。 うん。 はい。
こう相手の、ま、ご両親とか、まあ自分のご両親とか、ま、旦那さんとかにも、ちょっとこう手伝ってもらうみたいな。誰かにやってもらうみたいな、ちょっ、できない状況なんですか？
うん。 はい。 はい。 そうですね。ま、その編集に関しては、もうできる限りのことはその、あの編集している子たちにお願いはしてるんですけど、ま、私が今担当している修正の部分っていうのは、その子たちに頼めるので、それを頼むことができれば、多分仕事量すっごい減るので。ちょっとそこはまあ、体調をね、崩してしまってるっていうのもあるので、あの、そこはちょっとお願いしていこうかなとは思ってますね。
はい。 うんうん。 うんうん。 はい。あ、じゃそれは結構まあ、改善できるというポイントなんなんですかね、じゃあその
そうですね。はい。結構あの修正も、もっそのまあ契約というか、まあお願いしているのは、動画を最後まで修正も含めてやってもらうっていう、まあおね契約にはなってるんですけど。私がちょっとなかなかこの修正点っていうのを言い出せずに、ま、自分でやった方が早いかって思ってしまって、ほとんどもうやってしまってるので。なんかそれを、もうちゃんと、あのうまくフィードバックを伝えて、やってもらうようになれば、すごく自分の負担は減るだろうなっていうのはありますね。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 うーん、あ、その修正点っていうのは、結構その、難しいというか、その、しなんかその、部下とかの方でもできるようなものなんですか？それともご自身じゃないと結構できない感じなんですかね？
はい。 うん。 あ、いえ、全然あのもちろんあの編集している子たちなので、十分できるとはできるはずですし、絶対あのお願いしますって言ったら本当に快く受け入れてくれるっていうのは分かってはいるんですけど、なんかその私がちょっと申し訳ないっていう気持ちが強くて、最近まで本当に頼めてないっていう感じだったんですけど、ま、ちょっと今自分の体調にも限界が来てるので、そこはもう本当に自分が頑張って、あのお願いしようしないとなあって思ってますね。
うん。 うん。 うん。 うん。あ、じゃ、結構その その、ま、たい相手の方たちでもでできるような、こうフィードバックとかを でできるような作業なんです、じゃあそれは。
うん。 あ、そうです。もちろんです。まあちょっとその動画編集って感覚的な部分があるので、あのま、そうなんですよね。このエフェクトであったりとかテロテロップの飾りつけ、装飾とか。なんかこれはこうじゃなくてこっちの方がいいだろうなっていう、ちょっとなんですかね、ま、私がずっとそのチャンネルを担当してきたからこそ分かる、あ、ここはなんかツッコミのここはこう入れた方がいいなっていう、ちょっとまあ感覚っぽいとこもあるので、なんか、そうなんですよね。でもただそこを、ま、私がちゃんと教え込まないと、ま、意味がないっていうのはもう分かっているので、なんかそこはちょっとやっていかないとなっていうのはありますね。
うん。 うーん、確かにそうですよね。 うん。 うん。 そうですよね。 うん。 あ、なるほど、じゃ、ま、これから結構その修正できるポイントの一つなんですね。うん。そのじゃあ育児の方っていうのは、そう、旦那さんとかは、その、ま、夜とかはちょっと、その、難しいですかね、そのよ夜中とかは、結構。
はい。 うん。 はい。 そうですね、夜中は正直、ま、あの私完全の母乳で、まあ搾乳した母乳とかを置いてても、まあ旦那さんが起きて、ま、あっためてねとかするよりかは、まあ私が、あの、ま、行って、あの、あげる方がすごく早いのでってなると、まあ夜は、まあ私が担当していても、お昼はもちろん旦那さん見てくれてますし、あの家事とかそうなんですよ。あの家事とかもうあのお料理も全部してくれてますし、洗い物まで。洗濯物とかも手伝ってくれたりするので。で、そのまあ、本当にあの、私のあの、と両親が近くにいればいいんですけど、今アメリカに住んでいて、両親は日本なので。そうなんですよ。だん
うんうん。 うーん。 うん、そうですよね。 うーん。 うーん。 はい。 そうなんですね。うん、じゃそれはちょっと、なかなかちょっと厳しいですね。うん。
そうなんです。旦那さん以外に頼れる人はちょっといないですね。
うーん。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあ、ま、その育児の方はもう、限界まで切り詰めてらっしゃるという、ことなんですかね、そのこう
はい。 うん。そうですね。結構育児の方とか家事は、あの、ま、旦那さんと私でうまく分担できてるかなとは思ってますね。
うーん。 あ、そうなんですね。そのじゃあやっぱりその、ま、旦那さんとご自身で、まあうまいこと、その育児の方は、まあ両立って両立というかその、結構分担できてらっしゃるという形なんですかね。うん。
はい。 はい。 はい。そうですね。はい。だ、そ、家事とかはいはい。
なんか、たとえ例えばですけはい、なんかこうがい外部サービスとかを、なんか
はい。
考えたこととかありますかね？なんか。
うーん、そうですね、あの、お掃除のなんか、あの、ちょうど私のお友達がそういうなんですかね、お掃除サービスみたいなお仕事をしていて、あの、ま、週に、い1回、あの、お家に来てくれて、あの、全部掃除するみたいなサービスを提供していて、それはちょっと考えたこともあるんですけど。まあ、その旦那さんが、あの、お掃除好きなので、なんか、それを使うぐらいだったら、旦那さんが、あの「掃除は自分がする、だからそのお金は、あの、私がなんかお小遣いにしていいよ」とか言ってくれてるので。旦那そうなんですよ。まあ、旦那さんという外部サービスみたいな感じかもしれないですね。
うーん。 ふーん。 はい。 うん。 うーん、あ、そうなんですね。 うーん。 <laughs> 確かにそう、それはその掃除が好きだったら、そうなっちゃうかもしれないです。うーん、じゃあ、その、そこまでその外部サービスに頼るまでもなくて、結構まあ、育児の方はこう分担されて、うまうまいことやられているという、形なんですか。うーん。
うん。 はい。 うん。 そうですね。そうですね。ほんとに、ま、旦那さん、ま、育休があって、まあ、アメリカでなので、な、結構長いので、ろっかげつぐらい育休があるので、すごくあの、その間、私のことはあの、ほんとに120％ぐらいサポートはしてくれているので。はい。あの家事の方はあの、仕事と家事の両立がちょっと難しいっていうのはあるんですけど、家事の方では割と私の負担はそう、今考えると、少ないかもしれないですね。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。なるほど、じゃあ、仕事の方をやっぱりこう、比重を下げていって、もうちょっとこう
うん。 はい。
仕事 をこう、まあ、負荷も軽くした方が、まあ、結構ストレスとかもなくなっていくっていう状況にあるんですね、じゃ。
うん。 はい。 そうですね。ほんとに、この今、お話ししてて、もうきね、アドバイスもいただいて気付いたんですけど、やっぱり、そのへいあの修正作業っていうのは、今あの話している子たちにちょっとお願いして、で、私の何ていうすかね、アイデアというか、感覚をこう、うまくインプットしていって、アプアウトプットか、していって、こうちょっと自分の負担減らしていこうって思えました。あの、お話聞いてくださって、ほんとにありがとうございました。
うん。 うーん。 はい。 うーん。 ありがとございました。